Hum.
Eu vou querer parar pra comer.
<chuckles> Tá. Se o que tem pra fazer exatamente, o que tem pra fazer não te trás prazer, você busca prazer na comida.
Porque Exato. É. Exato, exa
Agora, se você tá na rua, tá entretida com alguma coisa que tá legal, né. Enfim na rua, mesmo que não seja legal, você tá entretida, porque você tá andando e tá em outro ambiente com vários estímulos, né. Nem que você esteja indo pagar uma conta no banco, tem muita coisa para fazer.
É. Tem muita coisa pra fazer, tipo assim, agora se eu tô em casa, porque eu trabalho de casa, se eu tô em casa trabalhando
Uhum.

Aí, eu falo assim: "Ah, vou dar uma paradinha, eu vou tomar um café.", Aí, já vem um chocolatezinho junto, aí já vem um negocinho junto, sabe?
Qualquer coisa é melhor que tá trabalhando, né. É Uhum. Então, você acha que também assim, a comida para você é bom, obviamente além desse dessa solidão da boca, de ser uma ocupação, é óbvio que é um prazer, né. Que é aonde você pega a atividade chata e compensa ela com uma comida gostosa, porque você não falou que você vai comer um pedaço de melão, você vai comer um chocolate, né, não é, não é a mesma coisa.
Aí tudo vira motivo. Hum? Com certeza. É. É. É. Outro dia eu fui num café de um amiga, né ai eu fui e descobri esse negócio que é um doce que eu mais gosto agora. Que é um é um choux de matcha
Hum.
com coco e maracujá, com creme, assim. Gente, é uma coisa deliciosa, assim.
Uhum. Hã!